Hi, ähm, ich wollte mal mit dir über, äh, was sprechen und zwar, ähm, bin ich grade so an 'ne 'nem neuen Ort. Also, ich, ähm, bin grade in der Schweiz, ähm, bin zu meinem Freund gezogen und, ähm, ja, bin hier halt ein nur einfach noch ziemlich neu auch, kenne noch nicht viele Leute außer nur ihn und seine Familie und, ähm ja bin natürlich, ähm, schon drauf aus hier auch, ähm, mein eigenes soziales Netzwerk, ähm, zu haben, also, nicht nur seine Freunde so zu kennen, sondern dann auch so meinen Kreis zu haben. Und, ähm, ja, dadurch, äh, dass ich als Freelancer tätig bin, also, ich arbeite komplett remote, komplett von zu Hause, ähm, ja, fällt mir das gerade bisschen schwer da in andere neue Kreise reinzukommen, weil ich ja auch nicht so jetzt von der Arbeit Arbeitskollegen da kennenlernen kann und so sondern wirklich so für mich eher bin. Und genau, momentan bin ich halt dann eher so aus mit ihm und seinen Freunden aber ich würde eigentlich auch gerne so mein Krei meinen Kreis haben an Leuten. Vielleicht hast du so 'n bisschen Input für mich, so 'n bisschen Tipps, wie ich da am besten vorgehen kann? Ähm
Ja, klar. Können wir gerne mal drüber reden, ne? Also, erst mal, äh, ja, ähm, ist total verständlich. Äh, du bist in 'n neues Land gezogen, ne? Und da geht es halt den meisten Menschen so f ähm, dass sie praktisch 'n, ähm, ähm, äh 'n neues soziales Netzwerk aufbauen müssen, ne? Ähm, w und, äh, da stehst du nicht alleine da, ne? Und, ähm, äh, wie lange jetzt wollte ich, bevor ich dir ich habe da schon so 'n paar Ideen, aber ich wollte dich noch mal, ähm so bei so 2, 3 Sachen nachhaken. Ähm, wie lange bist du denn jetzt schon in der Schweiz?
ja, das wäre super. Mhm. Hm, ja klar. Also, ich bin jetzt erst seit 'n paar Wochen hier. Ähm. Ich war schon öfter also
Okay.
äh, also, ich war schon viel öfter hier so an sich, also, so in der Schweiz. Aber so komplett neu, äh, offiziell hergezogen ist jetzt so ungefähr seit 1 Monat.
Okay. Und das war jetzt wirklich so, dass du, äh also, dein Freund, der kennt da schon Leute, aber du, ähm du kennst eigentlich, äh, so niemanden und bist dann so eher auf seinen Freundeskreis bisher angewiesen, ne?
Ja, genau. Also, er ist, ähm, ja, gebürtig Schweizer. Er kommt von hier und ich bin jetzt quasi in sein ja, in sein Heimatland, äh, gezogen und natürlich hat er hier seine Familie und seinen, äh, Freundeskreis, soziales Netzwerk, ähm, Arbeit. Also, der ist hier total, ähm, gut verbunden mit allen und, ähm, ja, ich bin wohl die Neue, dazu Gezogene.
Okay, verstehe. Okay, ja, weil ich meine, das ist ja schon mal 'n mutiger Schritt von dir, ne, da, ähm das ist ja auch ein Abenteuer und auch was, wa worauf man sich freuen kann. Und die Schweiz ist ja auch sehr landschaftlich sehr schön, ne? Ähm
Ja, total.
und, ähm, möchtest du jetzt frage ich auch noch mal konkret, ähm, möchtest du denn, äh, Leute so jetzt, äh okay, du du arbeitest von zu Hause, also, es geht halt schon über Kollegen ist halt schwer, ne? Ähm, möchtest du denn Leute kennenlernen, äh, die so deine Interessen teilen oder, ähm, bist du also a all ganz da offen, ähm, dass du einfach halt Leute gern kennenlernen willst, die halt mal auch mal spazieren gehen können oder dann schon konkret 'n Hobby teilen?
Mhm. Mhm. Mhm. Also, an sich, sobald der Vibe so stimmt, sobald man sich gut versteht, bin ich offen für für alle, äh, Kontakte. Natürlich ist es schön, ähm, Kontakte zu haben, mit denen man dieselben Hobbys teilt. Also, ich spiele super gerne Paddle zum Beispiel oder ich gehe gerne tanzen, ich kann Bachata und Salsa, ähm, so Sachen, ähm, zusammen zu machen. Also, in Deutschland habe ich ja auch immer so meine Freunde, mit denen ich das machen kann. Ähm, also, ja, ist schon schön auch dann gemeinsam Interessen zu teilen, aber ich bin jetzt da auch nicht, ähm ja, ich würde jetzt da auch nicht, äh, sagen, äh also, bin schon offen für für viele Kontakte.
Okay, weil also, eine Idee, die ich da habe, ne, ähm, <clears throat> ich weiß jetzt nicht, äh, wie äh, das ist in der wie inwiefern wiefern gibt das in der Schweiz gibt, aber da gibt es bestimmt auch was. Es gibt ja da solche, äh, Meetups oder auch halt so Treffen, wo, äh speziell jetzt, ähm, für, ähm, Deutsche in der Schweiz, ne? Ähm, weil da wenn wenn es die gibt okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, äh, ob du, ähm, Deutsche kennenlernen willst, weil du jetzt auch neu in der Schweiz bist, aber das wäre schon mal so ein bisschen entspannter, ne? Weil du dann praktisch, äh das sind halt alles Leute, die halt so in die Schweiz gezogen sind, ne? Ähm, und dir dann auch vielleicht da dann auch ganz gute Tipps geben können, ne? Und, ähm, äh, wenn man dann halt, ähm, so `n bisschen sich, äh, ähm ja, von anderen hört: „Okay, so habe ich das gemacht.“ Und so, ne? Ähm, wärst du denn dafür auch offen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, ja, klingt auf jeden Fall interessant, da auch andere so kennenzulernen, die eben quasi das Gleiche ja gemacht haben wie ich. Also, äh, ähm, findet kriegt man sicher 'n paar Tipps oder so. Ähm, ne, klingt cool.
Mhm.
An sich fände ich's aber fände ich's auch schön natürlich so Schweizer kennen also, so Leute von von hier. Ist natürlich auch wieder auch was Neues dann.
Ja und auch Ja, natürlich, ne? Und da könntest du dann ja vielleicht so, ähm du sagtest ja, Tanz Tanzen machst du total gerne und, ähm, äh, vielleicht auch mal so schauen, ob's da nicht irgendwelche, ähm, <coughs> äh, äh, t Veranstaltungen gibt, ne, oder vielleicht auch sogar so, ähm, ja, ähm, d ich glaube, du sagtest jetzt „Salsa“, ne?
Ja. Mhm. Mhm, genau.
Okay, äh, vielleicht gibt es ja dann einmal äh, in der Woche oder so oder am Wochenende, wo wo es halt so 'n Salsaclub gibt, ne, ähm, wo die Leute halt zum Tanzen hingehen. Und natürlich, ja gut, ähm, beim 1. Mal ist es natürlich am schwersten, ne, aber da könntest du dann halt Leute, äh, kennenlernen, die die gema die die die gemeinsamen Interessen haben, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, vor allem beim Tanzen, da braucht man dann ja auch einen Tanzpartner, ne, ähm, dass, äh, du dann da auch vielleicht, äh, gut Anschluss finden könntest.
Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich müsste mich noch da erkundigen, wo wir, äh wo es da solche, ähm, Tanzclubs gibt auf jeden Fall. Habe ich noch nicht so genau gemacht bis jetzt, ähm habe ich da noch nicht, äh, geschaut wie was hier so bei uns in der Nähe ist. Und wir sind auch 'n bisschen außerhalb, aber das ist ja nicht so schlimm. Man kommt überall gut hin denke ich, aber
Ja. Ist das denn eher so 'n kleinerer Ort, wo du jetzt im Moment bist?
Genau, ist 'n kleinerer Ort, schon so eher ländlich und ich bin halt aus der Stadt, ich komme aus München und da ist also, ist schon, ähm, schon 'n großer Unterschied auf jeden Fall von 'ner Großstadt
Okay. Ja, also, das kann ich mir gut vorstellen, ne?
zu zum ländlichen Gebiet und da gibt es halt auch weniger, ähm, Auswahl, sage ich mal oder weniger zu tun auf jeden Fall.
Ja, aber, ähm, ähm, hast du denn, äh da da denke ich jetzt grad so, ähm, äh wenn du mal im Wald mal spazieren gehst, habt habt ihr denn eventuell 'n Hund oder so?
Ne, gar nicht, nur 'ne K nur Katzen, eine Katze, <chuckles> aber das ist nicht das selbe.
Nicht, okay. Aber ah, okay, 'ne Katze kann man nicht spazieren gehen, aber ich habe jetzt grade gedacht, ähm, äh, wenn du halt so mal durch den Ort schlenderst und gu gut, es ist halt, äh, 'n sehr kleiner Ort, da, ähm, kann man ja vielleicht einfach mal so nett hallo sagen und, äh, so k so kurze Gespräche führen, dass man halt, ähm und ich meine, das ist ja dann bestimmt auch interessant, wenn du sagst halt erst mal hallo und wenn sich das Gespräch dann so ergibt und du sagst: „Hey, ich bin grade hier erst hingezogen,“ ne? Ähm, so g das ganz locker auch angehen, ne, ähm, weil, äh, in dem kleinen Ort, ja klar, das ist es halt sch schon schwierig dann irgendwie so 'n Salsa, d äh, tanzen
Ne. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass hier in dem kleineren Ort auch, ähm, mehr Familien sind und, ähm, nicht so viele in unserem Alter, sage ich mal, fü also, bis jetzt so. Aber das jetzt auch nur so mein erster Eindruck bisschen. Also, die meisten leben schon dann eher mehr, ähm, in der Stadt, so in Zürich oder so und wir sind eher wir sind so 'ne 1/2 Stunde weg davon.
zu finden, ne? Okay, also, äh ja. Aber du bist auch bereit, 'n bisschen, ähm, äh, zu fahren, richtig?
Ja wir haben noch 'n Auto, also, das ist eigentlich kein Problem und die Bahn und alles hier sind auch super-gut, ähm, deswegen ist das eigentlich nicht so 'n Problem mit der mit der Fahrt. Ja.
Okay. Ja. Also, ich würde halt, äh, so als kleinen Tipp, also, einfach mal in in dem Ort, selbst wenn Altersunterschiede d da sind, ich meine, äh, ähm, die Leute einfach mal, äh, so ganz locker anzusprechen und, äh, wer weiß, vielleicht haben auch die älteren Leute dann vielleicht, äh, ähm, irgendeine Tochter oder, äh, so, die dann halt in deinem Alter ist, ne? Und, ähm, dann aber auch vielleicht mal, ähm, äh, wenn ihr halt wirklich nur so 'ne 1/2 Stunde von Zürich entfernt seid, dann, ähm, auch mal zu schauen, okay, da gibt es ja dann bestimmt total viel Auswahl, ne? <clears throat> Was es da so gibt halt, ähm, der dass sich mit deinen Interessen anwen abdeckt, weil ich denke, da kannst du dann, äh, so über die Interessenschiene gut Leute kennenlernen und, ähm, wer weiß, vielleicht leben die ja auch dann in im, äh, Nachbarort oder so. Das weiß man ja nicht, ne? Weil ich denke, dass
Mhm. Ja das stimmt. Ja wir haben uns schon überl ja, wir haben uns schon überlegt so 'n kleines, äh, get together mit den Nachbarn zu machen, so als ja wir sind neu, also, na ja ist ja nicht so neu hier aber ich bin neu hier, äh, hergezogen und dass man all alle so einlädt und, ja, sich so kennenlernt gegenseitig das ist, ähm, eigentlich ganz nett das auch in der Nachbarschaft zu machen so auch in eben weil es auch so 'n kleiner Ort ist.
dass man so 'n mhm. Ja, dass
Ja.
Ja, das finde ich total gut und das sind ja dann auch nicht nur die Bekannten von, äh, deinem Freund, äh, das sind ja neue Leute und da kannst du dann ja auch, äh, ähm, äh, äh, neue Kontakte knüpfen und dir so dann ei ähm, dein Umfeld aufbauen, ne? Aber, äh, sei halt einfach auch geduldig, weil das braucht auch 'n bisschen Zeit, ne?
Genau. Ja auf jeden Fall. Ich meine jetzt, wie lange bin ich jetzt schon hier? Ist ja erst 'n Monat und ja ich denke im Laufe der Zeit hoffe ich, wird sich da schon was ergeben. Also, ja danke dir auf jeden Fall für, ähm ja, für die netten Tipps und ich werde das auf jeden Fall mal angehen.
Ja, bestimmt.
Und, ja. <chuckles>
Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Erfolg.